Ja, also, ich bin jetzt schon länger in 'ner Beziehung. Und zwar so, würde ich sagen, zweieinhalb Jahre. Und, na ja, es kommt halt immer wieder zu paar kleinen Streitigkeiten, würde ich sagen.
Mhm.
Und, ja, manchmal verfalle ich dann so 'n bisschen in in Sarkasmus. Wenn du verstehst, was ich meine. Also, weil manchmal sind die Streits halt sehr, äh, in meinen Augen lächerlich. Weil ich weiß nicht, ob du, ob du es wei ja, also, Frauen sind halt manchmal sehr, das würde ich sagen, also zumindest meine Freundin manchmal sehr irrational, manchmal 'n bisschen aufgebracht, ohne Grund. Also so gefühlt aus meiner Sicht und ja, und dann dann ziehe ich sie immer so bisschen auf, aber das führt natürlich zu nichts. Also das ist natürlich nicht die richtige Art und Weise, damit umzugehen. Deswegen ich ich suche vielleicht nach 'ner nach 'ner Sach nach 'ner bestimmten Methode oder nach einer bestimmten Möglichkeit, da vielleicht bisschen respektvoller zu werden, da vielleicht bisschen so streitschlichtender zu werden.
Okay, okay. Ja, interessant, ähm, auf jeden Fall gutes und wichtiges Thema, das du da ansprichst. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eines der Themen, das fast alle Leute in menschlichen Beziehungen beschäftigt. Wie kommuniziert man richtig, und wie geht man mit Verhaltensweisen des jeweils anderen um? Gerade wenn du sagst, bei euch ist das 'n bisschen, ähm, dass sie vielleicht den irrationalen und du eher so den rationaleren Part einnimmt. Ähm, wie würdest du es denn beschreiben? Ist es für dich etwas, was, äh, schon wirklich schwierig ist, weil es dann auch zu Missverständnissen und zu mehr Konflikten führt? Oder geht's dir nur darum, dass du denkst, ähm, du möchtest, äh, dass sie auch mehr weiß, dass du sie ernst nimmst und deine, ähm deine Verhaltensweise da nicht falsch gedeutet wird?
Ja, also 'n großer also 'ne große Sache, die die ich ihr auch wa bisschen recht geben muss, die sie manchmal anspricht, ist, dass ich sie nicht ernst nehme.
Mhm.
Ähm, ja, und es ist halt teilweise wahr. Also, ich kann sie halt teilweise wirklich einfach nicht ernst nehmen, weil sie so v verrückte Sachen teilweise von sich gibt, die einfach gar keinen Sinn ergeben. Aber das hilft natürlich nicht, wenn ich das dann so p äh, preisgebe, quasi. Und ich habe ja auch Gründe, warum ich mit ihr zusammen bin. Also, es es es gibt sie hat ja auch richtig viele schöne Seiten an sich. Und ja, also da da will ich mich halt eher drauf fokussieren können. Und dann vielleicht in solchen Momenten einfach, ja, bisschen mehr, ja, äh, meine Mundmuskulatur, äh, kontrollieren, genau.
Mhm. Okay, okay, ja, verstehe. Ne, es ist absolut nachvollziehbar. Also, ich glaube gerade, ähm, was irgendwie das Lösen von Konflikten angeht, ist doch auf jeden Fall 'n Bereich, in dem viele häufig irgendwie an ihre Grenzen geraten. Deswegen super verständlich, dass du das mal ansprechen willst. Könntest du vielleicht, ähm, einfach mal so 'n kleines Beispiel geben, wo du sagst: „So, da führt es dann dazu, dass ich das, was sie sagt, vielleicht nicht wirklich ernst nehmen kann." Und deswegen, ähm, wird der Konflikt eher schlechter, als dass er gelöst wird, dann im Miteinander?
Kann ich tatsächlich. Also erst vor 'n paar Tagen gab's da 'ne w gewisse Situation, und zwar, ich habe ich habe zu ich habe was gesagt, und zwar: „Ich würde niemals eine Au-pair daten." Also, ich weiß jetzt nicht, ob du weißt, was 'ne Au-pair ist, aber 'ne Au-pair ist jemand, der geht in 'n anderes Land und passt da auf Kinder auf und darf dann so quasi, äh, gratis in dem Haus bleiben und hat dann am Wochenende Freizeit und so, also, einfach so 'ne reisende Person. Genau. Und, das würde ich zum Beispiel ne da habe ich gesagt, solche solche Leute würde ich nie daten. Also, so so 'ne Frau würde ich niemals daten und dann hat sie gesagt: „Ja, aber das wollte ich auch machen. Also hätten, äh hätte ich nicht die Ausbildung gewagt, hätte ich das vielleicht auch gemacht." Und dann ich so: „Ja, aber du hast es doch nicht gemacht. Ähm, was ist jetzt das Problem?" Und sie so: „Ja, du du bist immer so du bist immer so abwertend und ich denke dann immer ja, du glaubst gar nicht du weißt gar nicht, wie wie ich mich eigentlich fühle und bla und bla." Und dann denke ich mir so: „Bruder, ich habe nichts gesagt. Ich habe ich habe nur gesagt, dass ich ich habe nur eine Präfere eine Präferenz von mir kundgetan, dass ich keine Au-pairs daten würde, aus Gründen," und sie so
Mhm. Ja.
bezieht es dann so auf sich und fühlt sich dann angegriffen, weil sie es mal machen wollte und das ist halt absolut unverständlich. Also es ergibt ja gar keinen Sinn. Und dann ja.
Okay, okay. Ja, okay, verstehe. Es geht so quasi in die Richtung, dass du sagst etwas, was du vollkommen losgelöst von 'ner Person siehst. Und sie bezieht es eher darauf, dass du dann sagst: „Okay, das würde sogar bedeuten, wäre ich, ähm, damals doch Au-pair geworden, dann hättest du mich nicht gedatet, oder was?" Also, dass du sagst, äh: „Du sprichst über etwas, was einfach nur 'ne allgemeine Präferenz ist von dir und sie macht daraus irgendwie für dich zumindest, ähm, 'n emotionalen Konflikt zwischen euch beiden auf." So ungefähr?
Ja, und also, auch so richtig ernsthaft. Also, sie war dann so richtig so richtig angefressen. Und es war so richtig ich konnte mich aber nicht beherrschen. Also, es war so lächerlich in meinen Augen. So, und es war auch einfach unlogisch. Also, es war <chuckles> Es hat gar keinen Sinn ergeben.
Okay. Und wie gehst du dann vor in so 'ner Situation? Also, wenn du sagst, so das ist für dich dann irgendwie 'n bisschen lächerlich, oder du kannst es nicht ernst nehmen. Ähm, fällt dir da nicht aber vielleicht auch direkt auf, dass sie in dem Moment eventuell nur 'ne kleine Bestätigung vielleicht von dir hören wollen würde. Etwas in die Richtung wie: „Okay, wärst du jetzt 'n Au-Pair, wäre es natürlich was anderes.“ Auch wenn dir das vielleicht 'n bisschen schwer dann über die Lippen gehen würde?
Ja, aber das wäre ja gelogen. Also, wäre sie Au-Pair geworden, hätte ich sie ja niemals gedatet. So das ist das ist d das das ist das stimmt ja schon. Also, das, äh, hat sie ja richtig erkannt. Aber s es ist ja nicht passiert. Und so ich verstehst du, was ich meine? Also, es ist ja, also, ich kann da nicht sagen, ja, was sie dann hören will, das wäre ja gelogen quasi. Verstehst du?
Hm. Okay. Ja, ja, verstehe ich total, was du meinst. Ja. Wie geht's dann weiter in so 'ner Situation? Also, eskaliert das dann auch 'n bisschen. Oder bleibt das dann auf 'nem Level, dass ihr euch vielleicht gegenseitig 'n bisschen teased und jemand sagt: „So habe ich das doch gar nicht gemeint.“ Und: „Ach, bezieh das doch nicht auf dich.“ Und dann ist die Sache wieder gegessen? Oder hat das dann irgendwie auch noch 'n paar Folgewirkungen?
Ja, manchmal. Also, es ist dann eigentlich wieder gut, so nach 1 Stunde. Aber halt echt einfach 1 Stunde ist sie dann so am Ausrasten. Also wirklich. Dann wirft sie mir auch irgendwelche Sachen an den Kopf, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Ähm, ja, weil ich irgendwie am Anfang habe ich dann ge so gesagt: „Ja, hey, hör mal zu. Also ich ich habe d ich habe dich doch gar nicht angegriffen. Das war einfach 'ne generelle Aussage. Ich äh, ich habe doch gar nichts gegen dich gesagt,“ und so weiter. Und dann dann dann akzeptiert sie das aber nicht. Und dann fange ich immer so mäßig damit an, dass ich so ihr Verhalten analysiere und sie so mäßig auslache. Genau. Und ist natürlich nicht so sinnvoll.
<chuckles> Okay. Okay. Ja, stimmt, ja. Und verstehe. Und dir geht's 'n bisschen darum, wie du dann vielleicht, äh, 'n paar Tools findest, das dann zu vermeiden, weil du merkst, dass du sie damit dann auch 'n bisschen verletzt, oder?
Ja, also es ich werde dann auch immer 'n bisschen sauer, muss ich sagen. Also, ich werde dann immer so bisschen. Ja, dann dann das dann so mein Weg, damit umzugehen, so bisschen sie zurück sauer zu machen, wenn du verstehst, was ich meine.
Mhm. Gibt's denn Momente, wo du's auch schaffst, so 'ne ähm, so 'ne Unterhaltung beziehungsweise so 'n Missverständnis dann quasi früh genug zu beenden, aus deiner Sicht beziehungsweise zu sagen: „Komm, das bringt ja jetzt gerade nichts“, und auch nicht mehr weiter darauf einzugehen. Ist das dann deeskalierend oder funktioniert das nicht bei euch beiden?
Ja, wie gesagt, das habe ich am Anfang probiert. Also, weißt du, bevor ich in diese sarkastische Schiene gegangen bin, versuche ich immer, den Konflikt so zu lösen eigentlich, also mit so ruhigen Worten und so und alles, was man ja eigentlich machen sollte und Zeug. Aber irgendwie der einzige Weg ist, wenn sie sich 'ne Stunde aufregt, dann ist wieder gut.
Mhm. Okay, verstehe. Ja, also, es gibt natürlich 'n paar Möglichkeiten, ähm, dass man das vielleicht auch, äh, einfach in 'nem in 'nem Moment mal anspricht, in dem es keine Eskalation geben kann, beziehungsweise wo ja nicht so 'n hohes Potenzial ist, dass man vielleicht in 'nem ruhigen Moment, den man da miteinander hat, einfach mal sagt so: „Ey, ich wollte mal was ansprechen, wie es bei uns ist, wenn wir zu solchen Themen kommen, wo du dann irgendwie sehr schnell so irrational emotional überreagierst. Worum geht es denn da vielleicht eigentlich?" Eventuell gäbe es da 'ne Möglichkeit, vielleicht was herauszufinden, dass sie weiß ich nicht, vielleicht 'n bisschen mehr, ähm, Bestätigung oder Unterstützung generell von dir sich wünscht und deswegen dann vielleicht auch dazu tendiert, Sachen schnell auf sich zu beziehen? Sowas gibt es häufig mal. Hast du das mal probiert? Irgendwie in 'nem ganz ruhigen Moment, in dem ihr jetzt nicht in 'ner Diskussion steckt, das mal zu thematisieren?
Da ist, glaube ich, 'n intelligenter Call auf jeden Fall. Weil sie hat zum Beispiel auch sowas wie sogar sowas gesagt wie: „Ja, ich du sagst immer solche Sachen und dann dann denke ich mir so: Ja, aber das würde ich doch eigentlich auch gern machen.“ Und dann denke ich mir so: „Ja, aber wi wa f findest du dann irgendwie mich dann auch schlecht?“ Weißt du so so einen auf den auf diese Schiene, äh, so und dann habe ich auch so mal im Ruhigen gesagt so: „Hey, also, ich wäre ja nicht mit dir zusammen, wenn ich dich nicht cool finden würde,“ und so und das hat dann auch schon gut geholfen auf jeden Fall. Aber ja, das glaube ich, 'ne gute Idee, da vielleicht mal in 'nem ruhigen Moment, äh, ja, über solche Themen mit ihr auch zu zu sprechen
Mhm.
weil dann ihr Gehirn, glaube ich auch bisschen besser funktioniert, äh, <chuckles> und da, äh, vielleicht auch 'n richtiges Gespräch zustande kommt.
Ja, also es ist auf jeden Fall 'ne Möglichkeit, dass man sagt, so dass man völlig konfliktfremd dann trotzdem mal auch 'n Konflikt bespricht. Also gar nicht, dass man einen anfängt, sondern einfach sagt so: „Hey, fällt dir doch bestimmt auch auf, dass wir häufig bei, ähm, beim bei Themen, die überhaupt gar nichts mit uns zu tun haben, irgendwie in so 'ne Schiene driften, wo wir dann immer wieder, ähm, aneinander geraten und irgendwie emotionale Sachen zwischen uns aufkommen, äh, um die es gar nicht geht. Da muss es ja eigentlich wahrscheinlich schon irgendeinen Grund für geben.“ Und, ähm, ja, wie gesagt, wenn sie dir gegenüber auch schon erwähnt hat, dass sie sich da irgendwie manchmal, ähm, verunsichert fühlt, von manchen Kommentaren von dir, könnte das ja irgendwie schon 'n Hinweis darauf sein, dass sie, ähm, sich vielleicht da einfach 'n bisschen mehr Bestätigung von dir als Partner wünscht. Auch wenn du dann natürlich ihr sagst: „Hey, natürlich gibt's Gründe, warum ich mit dir zusammen sein möchte,“ aber das könnte für sie als sehr emotionalen Mensch vielleicht auch einfach 'n bisschen kühl klingen.
Ja, auf jeden Fall, also ich ich bin nicht der der geborene Romantiker, sage ich dir auch ganz ehrlich. Also, ich bin da echt kein Mann der großen Worte. Ähm Ja, da muss ich vielleicht auch 'n bisschen vielleicht 'n bisschen an mir arbeiten, aber ich habe einfach so viel schlechte Erfahr also was heißt viel, aber ich bin jetzt auch erst 20. Also ich bin jetzt kein keine Ahnung, ich habe jetzt noch nicht mit Hunderten von Frauen irgendwie was gehabt oder so. Aber ich habe schon so viele schlechte Erfahrungen gemacht mit so emotionalem Verhalten gegenüber Frauen
Mhm.
dass ich da mich vielleicht bisschen öffne oder so und dann ja, also man man härtet irgendwie ab. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst, aber wenn man so viel negatives Feedback in die eine Richtung kriegt dann ist dann ändert man irgendwann sein Verhalten, weißt du.
Das ist total verständlich. Also auch gerade, dass du damit, ähm, so 'n bisschen ansprichst, dass du dir vielleicht auch 'ne kleine Mauer gebaut hast, die dann irgendwie vielleicht auch zu dieser Wahrnehmung von dir beim Gegenüber führt, weil du einfach dich nicht verletzlich machen möchtest und, ähm, deswegen da auch 'n bisschen diese rationale oder kühle Art für dich gefunden hast, weil du dich dann selber sicherer fühlst. Ich könnte mir vorstellen, dass du, ohne da zu viel von dir preiszugeben und dich verletzen zu, ähm verletzbar machen zu müssen, dass eventuell auch anteasern könntest in gewissen Momenten, ne? Also, dass du, äh, ihr vielleicht auch dass sie auch versteht, dass da auch Sachen mit Unsicherheit von dir aus zu tun haben und es nicht um Kritik an ihr geht. Und ich habe das Gefühl du hast ja selber gesagt, es gibt viele, viele Gründe, warum ihr zusammen seid, dass da ja schon 'ne Vertrauensbasis besteht vielleicht, dass so 'n sich da deeskaliven äh, de deeskalativ so 'n bisschen gegenseitig anzunähern.
Ja, das könnte ich auf jeden Fall mal machen. Also, da hast du auf jeden Fall recht. Da bin ich natürlich auch bisschen in der Bringschuld könnte man so sagen. Aber ja. Also danke, dass du mir da 'n bisschen geholfen hast. Äh, ja hat auf je hat mich auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht auch.
Okay, das freut mich. Vielen Dank fürs Teilen und viel Erfolg bei der Konversation.